Bir tane bile yok Peki, orada olmayıp da İspanya'da bulduğun şeyler oldu mu?
Eee, tabii ki, önce havanın güzelliği. Zaten, eee, o tarafta Varşova'dayken İspanyollarla da tanış tanışmıştım. Ya, işte, sıcak cana yakın olduklarını biliyordum da, böyle, ilk böyle, eee, ilk, eee, anda, böyle, direkt kişisel temas, eee, kurmak, ba bayağı şaşırmıştım. Çok sıcak kanlılar, bizim gibiler, yani, falan gibi olmuştum. O yüzden, böyle, buraya geldiğimde, böyle, çok o çok şaşırmadım, yani. Hiç beklediğim gibi değilmiş, falan gibi pek bir durum yaşamadım, yani. Gayet bizim gibiler, yani.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Akdeniz insanları olduğu için, ııı, iyi, eee, anlaştın onlarla da. Galiba dilleri de, değil mi lehçeye göre daha kolay öğrenmişsindir ya da nasıl geçti dil süreci?
Tabii ki, çok daha kolay. Çok daha kolay ama şöyle bir durum var. Eee, ben de, eee, yeni Barcelona'da yaşadığım için burada da şey var, yani, biraz Katalanca muhabbeti var o tarafta. Eee, biraz daha zor ve farklı biraz İspanyolca'dan. Eee, ama ben İspanyolca öğreniyorum, genel olarak ama işimi görüyorum, yani, hani, muhabbetimi edebiliyorum. Çok bazen sıcak bakmıyorlar. İspanyolca sohbet ediyorum biraz. Eee, öyle bir tarafı. Çok da zor değil, ya, öğrenmesi. Hem kelime bazında hem de, eee, böyle, dilin yapısı olarak, böyle, çok, çok, çok zorlayıcı bir dil değil bence. Yani, bazen şey diyorum, kelime diyorum diyorum ki, İngilizce ile aynısı. Gerçek bir dil olamaz, yani. Nasıl bir gerçek bir dil bu, yani, hani? Aynısı, yani, hani, falan oluyorum ba
A, evet, ya. Hı hı. <chuckles> Neyce, İspanyolca mı Katalanca mı muhabbetini edebiliyorsun? Hımm. Hı hı. Evet. He he. <chuckles> Değiştiriyorsun ama bazen de tam, ııı, tutmadığı da oluyor, galiba. Mesela, conversation konverzasyon yapıyorsun falan ama expectation ekspektasyon yapınca expectative oluyor falan. O zaman da şey olmuyor mu? Ya, hepsi oluyor, bu niye olmuyor? Hani, madem onlar oluyor, bu niye olmuyor gibi bir isyana giriyor musun?
E, tabii. Evet, evet. He, evet, evet. Yo, o tarafta şey diyorum, denedim. Olmadı, yani. Her şeyde o olacak gibi bir şey yok, yapıyorum o tarafta, yani, hani. Eee, İspanyolcanı düzgün öğren, eee, diyorum, kendi kendime.
<chuckles> Güzel, deneme yanılma oluyor. En azından, bir deniyorsun. Eee, herhâlde bakıyorsun yüz tepkisinde bir şey yoksa oh, tuttu. Yüzünde bir tepki varsa zaten, anlamadığını falan anlarsın sen.
Tabii, tabii, tabii. Aynen, aynen öyle.